Alors oui, plus ou moins, puisque, heu, après arriver au au lycée, heu, là, je suis passé, heu, au métal, donc cousin du rock, hard rock, et cetera. C'est une évolution plus logique, hein, que de de faire le détour par la case reggae
Ah, ouais. <laughs> Certes.
et mais ce qui est marrant c'est que j'ai pas découvert le métal comme beaucoup de d'autres ados, heu, à l'époque, heu, qui co eux ont commencé par les trucs les plus connus, il y en a énormément qui ont commencé par Metallica, il y en a qui ont commencé par Marilyn Manson à l'époque qui était un gros gros, heu, phénomène
Mmh mh. Oui. C'est vrai, ouais.
heu, moi non Metallica j'ai jamais trop accroché, heu, Manson j'ai écouté 1 ou 2 albums que je trouvais sympa mais sans plus et heu, voilà j'ai jamais été méga fan non plus. Non moi je suis, j'écoutais, heu, j'ai j'ai eu une brève période où j'écoutais des des trucs un peu ha hardcore genre Korn, Linkin Park, mais ça a pas trop duré et après j'ai découvert, heu, plus voilà le le death metal, black metal, le le pagan metal, des trucs un peu un plus un peu plus, voilà un peu moins répandus et un peu plus, heu, on va dire moins accessible. Tu vois c'est plus hardcore c'est c'est moins bah et <blows air> quelqu'un, un ado tu qui aime bien le rock tu lui fais découvrir Metallica ça passe. Tu lui fais découvrir du black metal directement, il risque de faire un peu la tronche, sauf s'il est très ouvert ou que c'est son truc mais heu, voilà je suis passé directement à ce truc là, donc j'ai un petit peu tâtonné. Ouais j'ai un peu tâtonné, puis après j'ai fini par trouver un un genre de métal qui m'a vraiment accroché pendant, heu, un paquet d'années, après quel quelques tâtonnements.
OK. Ouais, pas plus que ça. Ouais. Ouais. Plus, deep, quoi. Ouais. Mmh mh. Oui. <laughs> Ah, c'est un peu plus <laughs> bien sûr. Ah, ça ah ouais, tu as été <laughs> Ouais. C'est quoi?
Heu, c'est ce qui s'appelle le folk, ou pagan métal, ça dépend des de leur, heu
Je connais pas du tout.
Ouais beh c'est c'est du métal qui est très inspiré des des traditions, des cultures traditionnelles, heu, préchrétiennes, donc ça peut être viking, ça peut être, hem, celte, voilà c'est tout toute la culture qu'il y avait avant l'arrivée du christianisme en Europe, donc c'est, bah ça reste du métal bien sûr, mais très, très inspiré de ça peut être la les légendes et la mythologie ce celtique ou nordique, donc heu, voilà, il y a un côté très païen, très, heu, bah polythéiste, heu, ce genre de choses et ça, ça m'a tout de suite plu et j'ai écouté ça pendant, heu, des années. Ouais, on est très loin de Bob Marley. Par contre il y a un côté festif dans beaucoup de groupes de folk métal, tu vois? Il y a il y en a qui sont un peu plus axés, heu, guerriers, heu, genre de choses vikings, il y en a mais il y en a beaucoup qui sont très festifs, qui sont, heu, axés célébration de la nature, beh le banquet avec, heu, moult alcool et moult viande. Voilà, donc il y a des trucs pas mal festifs, heu, qui qui passent bien en soirée.
OK. Hein, hein. Ouais. Mmh mh. OK. Mmh mh. On est hyper loin de Bob Marley, là. <laughs> Ouais. OK. Hein, hein. <laughs>

Ouais, ouais, ouais.
Et voilà, c'est c'est un côté très, heu, rave party, électro, heu, des fois techno.
Mmh, OK.
Et mmh, c'est il y a toute une sous-culture avec, une tou une sous-culture de, hem slave, en fait, on va dire slave au sens large du terme, et donc voilà, c'est beaucoup de pays, heu, ex-URSS qui en font, quelques Russes aussi, mais heu, en général, c'est c'est plus, heu, pays, heu
OK, je comprends, ouais. Mmh mh.
satellites de l'ex-URSS.
Puis de ouais. <chuckles>
Et c'est tout un délire autour, voilà, des des des jeunes, hem, en survêt, heu, qui qui qui squattent devant les les HLM, à à boire des bières et à faire les andouilles, toute une sous-culture, voilà, de de ça, de cette image, heu, les kalachnikovs, les masques à gaz, la vodka.
Tous les immeubles. <chuckles> Ouais c'est très, heu, c'est très cliché, finalement, heu, des des pays de l'est, quoi ouais, ouais, ouais.
Voilà, c'est c'est cliché, mais cliché humoristique, tu vois, c'est c'est ça se veut 1er degré, mais, en grattant, tu sens que c'est du 2d degré, tu sens que c'est c'est du gros délire, et ça, ça m'a beaucoup plus ce gros délire, heu, voilà genre, heu, kalachnikov, survêt et masque à gaz, j'ai trouvé ça très drôle, et donc voilà, il y a toute une, heu, toute une communauté qui écoute ça. Des concerts, je sais pas s'il y en a, peut-être des petits concerts, heu, mais je sais qu'il y a des des, heu, des festivals, pas sûr qu'ils soient très organisés, je pense c'est plus des raves sauvages où il y a, voilà, des des grosses enceintes ouais, ouais, c'est ça, au fin fond d'une forêt, ou il y a des grosses enceintes, heu, qui passent de la hardbass qui te remue bien les tripes, parce que l'enceinte elle fait, heu, 600 watts et hem, et des gens, heu, probablement, heu, bourrés, défoncés, ou les 2, heu, qui dansent n'importe comment.
Mais quand même! Mmh. <chuckles> <chuckles> OK! Oui. <chuckles> Au fin fond d'une, heu, d'une forêt. <laughs> Ouais. <chuckles> Oui. OK. Ah ouais, donc là, on est s on est parti d'Elvis et on finit en rave party, heu, dans une forêt. Écoute.
Ouais, c'est ça. Voilà, que j'ai jamais fait moi-même en en rave, mais je sais que ça existe.
<chuckles> Tu sais que ça existe. Et hem, est-ce que, heu, aujourd'hui, tu réécoutes un petit peu de tout, quand même, de temps en temps? Beh, de tous les styles, en tout cas, que tu as pu écouter, heu, bah, de, heu, de tes, on va dire, 10 ans jusqu'à bah, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui ou heu, tu as découvert des nouveaux styles, récemment, encore?